Hola, ¿cómo estás?
Hola, bien, ¿y tú?
Bien, bien, bien. Oye, fíjate, te tenía una pregunta, ¿crees que las personas juzgan as a otros por lo que comen?
Dime. Yo creo que muchas personas sí, de esos que son así como que critican bastante, les gusta como que por todo criticarte, si a ven ven que estás hasta en eso se fijan, ¿no?, de que ven en lo que estás comiendo o que dónde lo compras y eso, y ya te están, eh, juzgando de que: "¿Y eso por qué estás comiendo eso?". Me ha pasado a mí muchas veces.
Ujú. Sí, sí, sí. Ujú. Ujú. No, yo pienso que Justamente, yo pienso que las personas, bueno depende de la tipo de persona, pero las que tienden a juzgar todo, s son las que más te van a juzgar por lo que comas. Usualmente de que, no sé, estás ha estás ham tienes mucha hambre, no tienes mucho qué comer y te compras, yo que sé, un pan o unas papitas o unas galletas. Y van y te juzgan de que: "¿Ah, a poco sí?". O o o cosas de ese estilo. Y la verdad, pues, digo que no está padre, o sea, si quieres decirme algo, pues dime algo bueno, a lo al menos.
No sé si a ti. Sí. Sí. Lo de que es creo que hay que comprender, ¿no? Porque todos hemos hecho eso al menos algunas veces, eso de que si estás a la carrera, o así que si estás muy ocupado, muy estresado, y y no tienes cabeza para nada, y como tienes que, en algún momento tienes que comer, pues, agarras ahí lo primero, compras lo primero que se te aparezca, pero no porque no porque no quieras algo algo mejor, sino que ya el estrés y todo.
Ujú. Sí sí sí. Ujú. Sí, no porque quieras, ajá. Ujú. Ujú. Sí sí sí sí suele pasar, y la verdad, pues, f como tú dijiste, es como que más entendimiento, ¿sabes?
Y también no sé si hayas visto, o o conozcas a alguien que también hasta juzga, porque porque quieres comer algo saludable. A mí me pasa con l con la familia.
Ujú. Ah, ujú. Ujú, más que nada con la familia, o co o sea, yo me acuerdo que, pues, antes era bastante delgado, y pues, en la casa, pues, comemos cantidades muy grandes. <sniffs> Y yo, pues, justamente, se me hacía raro que: "Ay qué raro, yo como mucho como mi familia pero no subo de peso". Entonces, empecé a hacerme yo mis propias comidas y vi que, ah, yo también s empecé a subir de peso. Y pues, de que me juzgaran de que: "Ah, pero tú no comes ya lo que hacemos nosotros, ya no te gusta", y no es que no me guste, simplemente, pues, era por mi situación, ¿sabes? Yo digo que los primeros en ju ujú.
Ah. Ah, pero está esta un poco extraño, ¿no? Que digo, que no subías y luego sí pudiste.
Ujú, no sé, yo también se me hizo raro, o tal vez es que la verdad sí que no no comía tanto como yo pensaba o quién sabe, al cosas raras.
Sí, puede pasar, bueno, es que yo estoy como en el caso contrario, de que, bueno, siempre he sido delgada, pero últimamente sí me pasaron cosas de que así enfermedades y eso, y bajé más de peso, y ahora sí estoy de que con bajo peso. Y luego me dicen muchas veces de que: "No, estás demasiado delgada", de que, "parece que no comes", o así. Y luego, como por los mismos problemas que tuve, ya trato de comer más saludable, pero me dicen muchos de que: "No, parece que no comes nada, es que es porque no comes grasas o porque no comes así, debes de comer algo de chatarra como quiera". Y yo les digo: "No, pero no se trata tampoco de eso".
Ujú. Ujú. Uy. Ujú. Ujú, ujú. Ujú. Ujú, ujú. Pues, no, ¿verdad? <chuckles> Ujú. O sea, no se trata de, pues, subir de peso por subir de peso, también se trata de, pues, cuidarse uno mismo.
Sí, o que hay veces que también uno es así como que ya es así tu complexión, ¿no? Porque a veces se te hace difícil, porque siempre has sido una persona que tiende a ser delgada, aunque comas mucho.
Ujú. Ujú. Sí, sí, sí, sí pasa. Y pues
Pero como que sí, por todo juzgan, ¿no?
Sí, sí, sí. ¿Tú crees que lag las redes sociales como que cambian la forma en que vemos la comida en general?
Y yo creo que más que nada los comerciales, ¿no? O eso de las que la publicidad de que para que comas mucho de eso de comida rápida o así. O a veces que supuestamente hacen algo que sea más saludable, pero no. Ya sabes tú que es puro Sí, que es pura comida procesada. Que igual, nada más es para que uno se enganche y vaya y compre.
Mm, ujú. Sí, sí, sí. Ujú. Y termina siendo lo mismo, sí, sí, sí. Bueno, no sé tú, pero yo de pequeñito cuando veía la la tele, y luego veía los comerciales de las nuevas papas, yo <chuckles> yo me emocionaba mucho porque decía: "Wao, un nuevo sabor". Y yo iba directito a la a la tienda y las compraba las pues las nuevas papas, y terminaban sabiendo bien feo, ¿verdad? Pero <chuckles> el punto es que yo yo digo que sí tiene que ver un poco el lo que tú dices de que capaz sí nos influye influyen un poco.
Ah. Sí m Y es que ahí lo ponen como que ahí lo pintan muy bonito, ¿no?, que te ponen ahí donde está muy lo ponen de manera que se te antoje, pero luego ya lo compras y ya ves que el producto en realidad estaba de mala calidad.
Ujú. Ujú, ya. Te vende muy grande la idea y luego pues, no es no es la gran cosa, casi nunca, bueno casi siempre.
Y o pasan pasan a alguien, ¿no? O sea, de que pasan así actores comiéndose las papas y todo, bie así como que si fuera lo más rico del mundo y se te antoja.
<chuckles> Sí, sí, sí. <chuckles> Sí, sí, sí. Yo creo es más eso, que nada.
Y al final no. Sí, a mí me pasaba, pero con las con lo dulce. Como soy mucho de postres y de galletas, me iba a comprar así de todo tipo de galletas nuevas que salieran. Y sí, a veces sí es Sí, y a veces sí estaban muy buenas, pero a veces tampoco no tanto. Pero como tú veías en el comercial que las ponían ahí muy bonitas, y que alguien se las comía muy rico, pues, caías en la tentación.
Ujú. Mm, ujú. Sí sí sí. Las Emperador y demás. Ujú. Sí, yo que, bueno, yo yo cuando comía galletas, a mí se me hacían que estaban como que, no, todas muy si muy similares, de que, ah bueno, es la masa sabe igual, pero tal vez de que el sabor cambia, pero, eh, si es de chocolate, sabe similar a las de chocolate y demás, y así. Pero, pues
Sí, como que no era gran cosa, pero sí, ahí te te lo ponían muy adornado todo.
Sí sí sí. Ujú. Oye
Mm, ah, dime.
¿cómo podemos ser más respe respetuosos con las elecciones alimenti alimenticias de los demás? O sea, ¿cómo comó podrías evitar Bueno, ¿cómo podríamos reducir que, pues, nos dijeran cosas al comer, tú q tú qué piensas que podríamos hacer?
Bueno, más que nada, yo creo que cuidarnos nosotros, o sea, en las elecciones que hacemos, pero también como darnos cuenta de las demás personas de que si estás con gente que es así, que por todo, cada cosa te va a criticar, también como que tengas el el juicio y todo de que digas: "No, con estas personas no", como que ya son muy tóxicas y así. Y que digas tú o les digas primero de modo así de buen modo de que: "No, es que es por esto, por el otro, de que, no", que tú sí seas amable con ellos, pero si ves que son así muy tóxicos y se dan a juzgar, mejor alejarse de esa gente.
Ujú, sí, sí, sí. Ujú. Ujú. Claro. Ujú. Ujú. O sea, tú dices que mejor escojamos las personas que nos llegan a entender mejor.
O ser Sí. Y en nuestro caso de que ser más comprensivos con otras personas, ¿no? Pero porque, porque yo no soy de esa gente que también que está juzgando a los otros por lo que hagan o por lo que coman, sí.
Ujú. Mm, ujú. Claro, claro. Yo diría que, pues, más que nada
Y, no sé, si si a ti también digo, si tú también te hayas puesto a pensar en eso de, que no debemos juzgar tanto.
No, pues, yo pienso que depende mucho, ¿sabes?, yo he estado con en ambos lados. O sea, yo soy me yo soy una persona que no juzga mucho, pero hay hay veces no no sé si te pasa, o a mí me pasa, que cuando te juntas con gente muy juzgona que tú también empiezas a juzgar mucho, no sé, si te pase.
Ah, sí, pues bueno, no no que se me haya pegado eso, porque a mí nunca me ha gustado como que andar criticando. O a veces de que si juzgo algo, pero lo juzgo en la mente, ¿no? De que digo: "Ay, que pienso, esta persona está así", pero no se lo digo, porque sí, como que nada más en la mente. Pero, sí me ha pasado de que, si si te juntas con gente que es de una manera o piensa de una manera, a veces sí te influye de que luego te empiezas a volver así un poco. Sí, te empiezas a se te pega algo así.
Ujú. Ay, ya ya ya. No, pues no, ¿verdad? Ujú. Ujú. Sí, sí, sí. Sí, o sea, yo decía que, pues, no no es como que se te pegara o sea, sí lo piensas a ver un poco más de que tus primeros pensamientos, en lugar de ser como reflexiones de la gente, son como, este, juzgaciones, y es como que no, eso no está padre.
Sí, digo
Entonces, yo yo decía de eso.
puede pasar, pero sí, hay que darnos cuenta, ¿no?, de que, no hay que dejarnos tampoco influir tanto por actitudes negativas de otra gente.
Ujú. Sí, sí, sí. Ujú. Yo también pienso a veces que la gente juzga lo que comes, por de que hago, entre comillas "envidia". Por ejemplo, tú estás intentando hacer las cosas bien para para ti mismo y que, pues, la gente ve que estás intentando mejorar, y como que eso, ah, de alguna manera a las personas no les cae bien que quieras mejorar, y, pues, te empiecen a juzgar por eso. Entonces, yo digo que también es una de las razones por las que mayormente las personas juzgan a los demás, no porque exactamente lo que están comiendo, sino por por lo que están haciendo, o sea, están comiendo por algo y ese algo es lo que la les molesta en verdad en verdad.
Sí. Y, o sea, puede, o a veces, sí, por eso mismo de la envidia, ¿no?, pero que me pasa de que porque ellos están así, no quiero decir de que gordos, pero pero tal vez porque ellos sí están sí están algo pasados de peso, y te ven a ti que tú estás así, delgado, delgada, y tal vez te envidian, y por eso te dicen: "Ay, mira que tú estás así, muy flaca, debes de comer más, que no te dan de comer en tu casa o así". <chuckles> Me han dicho de que no.
Ujú. Ujú. Entiendo, entiendo. Ujú. Ujú. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí, sí, sí. Te entiendo esos mensajes, más que nada, pero yo digo que en e en ese tipo de ocasiones, pues, es como es como reafirmaciones de que lo que estás haciendo está bien, o sea de que no importa lo lo que los demás digan, yo digo que tú sigas haciendo lo tuyo porque tú sabes que está bien y n y los demás no te deberían, o sea, no deberían tener tanto juicio sobre lo que tú haces, ¿sabes?
Sí. Sí, yo creo que sí tiene que ver con que, en general, ¿no?, que que no te no es que te quieran juzgar tanto por una cosa específica, sino que ya así son ellos, y por cualquier cosa que hagas o que vean, ya te van a juzgar.
Ujú. Ya, ya, ya. Ujú. No, tie para mí tiene todo el sentido del mundo, la verdad. Yo digo que hay más motivos por la que la gente te juzga, o sea, yo veo que uno de ellos, principalmente, como dijiste, es que así son, de plano, este, no les gusta ver ¿cómo se llama?, a las demás personas bien, no sé, cómo funciona eso del todo.
Sí, exa Sí, o sea, que son son envidiosos, ¿no?, o son así como dicen de esas personas que se divierten juzgando a otros o haciendo chismes.
Sí. <laughs> Sí, sí, sí. Yo digo que esa es una de las principales razones por las que las personas, ah, lo hacen, o sea, para sentirse ellas mejor, y las y la otra razón es porque, tal vez, ¿cómo se llama? Ellos no pueden. Pero no sé, yo digo que el tema de la comida es un tema muy complicado, pero yo digo que eso es más personal. Por ejemplo, hay gente que tiene dietas específicas por su salud, no no es por tema de de de gusto, es por tema de salud. Yo digo que eso es, incluso más es, o sea, más, este, un caso más delicado de en en cuanto a la comida, o sea, hay gente que, pues, tiene que cuidar sus triglicéridos o qué tanto colesterol. Yo digo que en esos casos, yo digo que ahí, justamente, hay que ser más empáticos y ser menos juzgones para ese tipo de
Sí. Y de gustos, tanto. Sí. Sí, o al menos o al menos de que primero ver si si la persona de que si está haciendo las esas elecciones que está haciendo, que si es porque se está cuidando o por otra cosa no, o como que as a veces primero preguntarle, si es de confianza, o si no, primero considerar eso antes de juzgar así, de inmediatamente.
Ujú. Ujú. Sí, sí, sí. Ujú. Sí, digo que es algo muy importante. Aparte, pues, no todo el mu ah bueno, y aparte no todo el mundo tiene las mi o sea, la tal vez la gente
Pero
O sea, por ejemplo hay gente que come todo el día lo mismo, o sea, to muchas veces lo mismo pero no es porque ellos quieran. O sea, también es por necesidad, y, eh, en esos casos menos se tiene que juzgar.
También, sí, bueno, es que hay muchos factores, ¿no?, que pueden influir.
Ujú. Sí sí sí.
Pero, yo creo que también bueno, en la mayoría de los casos ya ya excluyendo eso de de asuntos de de enfermedades y esas cosas, yo creo que también critican mucho por los cuando es por los gustos, ¿no? Que también eso creo que ni ni caso tiene, ¿no?, de que te digan que: "Ay, porque te gusta esto, porque te gusta aquello", también ya ya te están ha como que haciendo bullying. No lo entiendo yo.
Ujú. Ujú, ah sí, sí, sí, sí. Sí, sí, sí, por por sí, yo o sea, de que: "Ay, ¿te gusta comer eso?", ya te hacen, este, ojo y te hacen cosas, o sea, te te echan mala vibra y es como que, pues sí, ¿no? O sea, me gusta y, ¿qué tiene? Yo digo que también, la gente realmente juzga por juzgar, porque no tiene mucho mucho que hacer.
Es que yo no entiendo, ¿verdad? Porque quieren que te guste lo mismo que a ellos o así como que nada que ver, ¿verdad? Como que eso en qué te afecta, que que a mí me guste algo y a ti no.
Ujú. Sí. Ajá, sí, sí, sí. O o no, o ni eso, no no quieren que les guste lo mismo que le guste a ellos, pero que a nadie les guste eso, o sea, a nadie le puede gustar esto. Así, eh, así son.
Y a veces son así, ¿no? Como que hay de todo en eso, en ese tipo de personas se pueden ver cosas que ni ni pensabas.
Ujú. Sí, que nada que ver, que tú si es, ¿cómo cómo es que la gente puede llegar a pensar así? Te sorprende.
Y, sí, pero de eso se a veces de eso se trata, ¿no?, todo esto de que te vas a encontrar con todo tipo de gente y no sabes lo que puedan llegar a pensar o lo que te puedan llegar a decir. Ya ya uno llega al punto que ya ni te sorprende, a veces.
Ujú. Sí, sí, sí, y luego pues en la actualidad con las redes sociales la gente se vuelve más, como que detrás de la pantalla es más fácil hablar, ¿sabes? Literalmente se me hace que es más fácil decir, este, cosas malas hacia los demás y yo digo que pues en la vida real no se atreverían a tales cosas y a y demás cosas.
Sí. Tal vez como es anónimo, ¿verdad?, por eso se les hace más fácil.
Sí, sí, sí. Pero bueno, este, un gusto hablar contigo, la verdad me gustó mucho hablar de este tema, espero que te haya gustado igual que a mí, no sé.
Sí, sí, a mí también me pareció muy interesante, y espero que hablemos de nuevo.